Ah, donc tu étais pas au travail, du coup?
Voilà, heu, sauf qu'à à ce départ de retraite, heu, du coup, qui était prévu pour 2 personnes, j'y suis quand même allé, heu, parce que j'avais noué de bons de bonnes relations avec tout le monde là-bas et le le PDG du coup, qui voit, ça, l'alternant qui qui est déjà pas mal engagé, qui en plus, du coup, est invité et vient, heu, pendant ses temps de vacances, heu, au pot de départ et cetera
OK. OK, ouais.
hem, il s'est dit: «C'est vrai que, bah, en fait, finalement, il agit un peu comme si c'était notre employé», quoi et
Oui, c'est vrai.
au passage, du coup, heu, mon responsable rayon plus même ceux qui, du coup, faisaient leur départ en retraite ont commencé à, mmh, tourner autour du du PDG en lui disant: «C'est quand même dommage, heu, ce serait bien qu'il continue», heu et ce et ce
Ah punaise! C'est trop bien, <chuckles> ils ont parlé de toi en positif, en fait, à ce moment-là?
C'est ça et en fait, ça a semé le doute, heu, dans la tête <chuckles> du PDG et au et au final
Trop bien!
le lendemain, il me dit il m'appelle et il me dit: «Bah, est-ce que tu peux revenir, heu, du coup, heu, même si tu es en vacances, est-ce que ça te dérange, heu heu, juste pour qu'on voit quelque chose?»
Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? <chuckles> Tu as dû avoir peur, non?
Bah, du coup, heu, de, heu, je, bah, je me disais: «Oui, heu, mince, <sucks teeth> hem, ça va peut-être ça va peut-être être, heu, il va peut-être falloir que je retrouve un autre truc» et au final, bah, c'était pour me dire: «Bah, écoute, heu» «là, hem, j'ai, une je peux libérer une je peux créer, heu, u une je peux te faire une place» «mais si je t'en fais une je t'en fais une, c'est-à-dire que voilà, c'est je te fais un CDI»
OK.
«heu, ta tu le mérites clairement, tu le mérites, heu et par contre, heu, voilà, c'est c'est un choix que tu as à faire, à toi de me dire», bah, du coup, j'ai pris direct, hein, pour m oh, heu, moi le le l'a l'alternance, c'était c'était pour te pour, heu, un tremplin, pour moi, c'était pas le le fait d'avoir le diplôme comptait beaucoup moins que le tremplin en lui-même pour avoir un CDI donc heu, du coup, oui, j'ai pris.
OK. Ah, trop bien! Ah ouais, il t'a mis comme ça devant <chuckles> tu as tu as dû choisir directement ou alors, heu?

Ouais, bah, franchement, heu, même dans les autres domaines, je pense qu'en général avoir du réseau c'est bien et c'est important. Heu, mais c'est vrai que, heu, bah, aujourd'hui ceux qui en ont pas vont vraiment galérer plus facilement, heu heu, que ceux qui en ont du coup forcément pour trouver un travail. Heu, du coup c'est vrai que, si tu as la chance d'avoir un réseau autour de toi franchement, heu, c'est important donc oui, tu as bien raison.
Mmh. Ah oui, oui, bah, ça c'est au début on y pense pas et puis heu, on finit par se rendre compte de de l'importance, heu
Ah c'est ça.
de garder contact oui, oui, ça ça peut débloquer, heu, des situations, ouais. <laughs>
Ouais, c'est sûr donc là aujourd'hui tu continues à chercher malgré tout un poste de responsable d'établissement où tu te, heu, vois refaire un peu, heu, vendeur et cetera?
N heu, alors, heu, j'aime bien les gens. Mais mais plus comme avant, <chuckles> j'ai beaucoup donné. Heu, oh c'est le le relationnel, heu, le client particulier est assez exigeant, heu, mentalement on va dire. Hem, il y a un moment où on a envie de mmh
Ouais. D'accord. <chuckles> Ouais.
heu, je j je dirais peut-être de stabilité dans le hem, dans les interactions qu'on peut avoir au travail, hem et heu
OK. Mais bon, toujours avoir un peu les mêmes personnes avec qui tu peux parler et cetera et pas de voir heu, ouais, c'est ça.
voilà le B to B, heu, devient plus intéressant que le B to C quoi c'est, globalement voilà après, heu, oui ça peut être heu, maintenant aussi je m'intéresse pas mal au télétravail donc heu, donc ça ça v ça voudrait dire un changement de poste du coup.
OK. OK, c'est quelque chose qui te donne envie? Ouais c'est sûr, parce qu'effectivement, heu, du coup <chuckles> responsable d'établissement ou même vendeur, heu, c'est pas trop possible en télétravail malheureusement, <chuckles> mais du coup
Oui, bah, vendeur encore si, mais ouais, responsable par contre plus compliqué. Bah, oui, parce que maintenant il y a beaucoup de vente à distance.
Ah ouais?